Beh j tous mes amis d'enfance, je savais où est-ce qu'ils habitaient. Effectivement comme tu l'as dit, je connaissais les parents, heu, puis il y avait aussi ce côté, heu heu, gratifiant. Le fait de, heu, bah, de de, heu, comme je disais donc tu parcourais quelques, heu, quelques kilomètres à vélo pour aller chez les uns, les autres. Heu, tu avais cette récompense d'une certaine manière de de pouvoir justement parler avec tes amis et puis passer, heu, une après-midi potentiellement avec eux, à faire tout et n'importe quoi. Heu, maintenant cette, heu heu, cette récompense elle est immédiate. Heu, tu es disponible? «Oui», heu, «non» voilà c'est il y a plus ce mystère, heu, c'est voilà ce côté-là est un petit peu dommage je trouve quand même.
Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Oui. Bien sûr, ouais. D'accord, ouais, ça rend les choses un peu moins peu les échanges un peu moins précieux quoi, un peu trop un peu plus banals heu, voilà. D'accord, oui c'est vrai que ça ça, ça peut les rendre un peu moins sympa quand on a en on a un enfant j'imagine. Mais du quoi tu du coup, toi tu peux faire la comparaison, heu, si tu as des enfants. Est-ce que tu vois que justement, heu, la façon dont ils communiquent avec leurs, heu, leurs camarades est vraiment différente de la façon dont toi tu communiquais à l'époque?
Oui, tout à fait. Heu, disons que pour l'instant, moi mes enfants sont quand même petits donc heu, 1-2 ans, lui, heu, voilà les les les écrans, heu, il en est très loin. <chuckles> Heu, oui, oui, oui totalement, le le plus tard possible. Et encore que c'est très compliqué, heu, dès qu'il en voit, heu, ça ça a un côté néfaste quand même, sur les petits mais et ma fille, heu, elle a que 6 ans aussi, donc c'est vrai que pour l'instant, heu, voilà tout ce qui est tout ce qui est réseau, heu heu, loin de nous l'idée de lui mettre entre les mains. Ça serait, heu, très néfaste pour elle comme pour nous. Donc heu, <chuckles> voilà s'en s'en on s'en prémunit. Mais heu, oui à long terme, je pense qu'il faudra d'une part que je sois très attentif à ce qu'elle fait. Heu et mon fils par la suite, puisque, bah, il y a beaucoup d'histoires, heu, de harcèlement, de heu, voilà, des des des vidéos un petit peu heu, qui ne sont pas du tout pour eux hein, voilà.
OK. Oui, voilà, et oui en effet. <laughs> Tant mieux, bah ouais tant mieux. <laughs> Mmh. D'accord OK, bon ça va. Mmh. OK. Mmh mh. Mmh. Qui sont pas adaptés. Ouais c'est ça. C'est tout c'est ça qu'ils sont c'est c'est les principaux dangers que pour toi il y a, heu, à cause des, ouais, des téléphones et des réseaux sociaux, c'est ça quoi. C'est le harcèlement et les contenus non adaptés?